Ну, такое бывает, конечно. А, конечно, в этот момент такая мысля пробегает о том, что вот что что-то там кто-то что-то видит, слышит. Но опять-таки, с той точки зрения, что, ну, на самом деле я, как обыватель, мало кому интересна, кроме вот этой таргетированной рекламы, ну, кому я нужна, да? То есть если я действительно нужна буду, не знаю там, какому-нибудь <chuckles> правительству, они давно обо мне всё знают, они меня найдут и без рекламы, и диванов, знаешь.
<chuckles> Мгм. Ну, это же такая такая тонкая грань, видишь, ты можешь не знать, э, насколько ты значима, да, то есть ты, может, как-то развиваешься, твоя карьера развивается, и ты этого не заметишь, как ты уже станешь интересна. А, вот, э, в таком
Мгм. Да, мгм, мгм. Ну, возможно возможно. Мгм. Но с другой стороны как бы
Ты ты не напряжешься в этот момент? <chuckles>
Ну, не знаю, ты знаешь, мне кажется, это будет зависеть от конкретной ситуации, то есть я не планирую идти в политику, чтобы на меня нужно было копать грязное белье, а во-вторых, ну, не имей ты этого супер страшного грязного белья, и на тебя его копать не нужно будет, да. То есть я не говорю, что мы все безгрешны.
Мгм. Так у всех есть какое-то такое не очень чистое белье, так сказать.
Вот. Ну, вот да, у всех есть какие-то такие, не знаю там, проступки, возможно, ошибки молодости, э, но, в не знаю, щас, возможно, такой крайний пример приведу, э, но если ты там, грубо говоря, связываешься с кем-то типа Эпштейна, то это не ошибка молодости, это сознательный выбор.
Мгм. Ага. <chuckles> Ну да, туда еще добраться надо.
Тут как бы уж, будь добр, да, да. А вот если просто у кого-то ты списал контрольную в колледже, ну, окей, так все делали, то есть, ну, как бы
Ну да.